Eee, prioritas tadi gitu Kak, dan kamu tinggal menentukan nih kira-kira yang paling, eee, possible, untuk, eee, didatengin yang mana, kalau enggak ya, tidak perlu dipaksakan juga sih sebenernya. Nah, ini cukup membantu gak kira-kira dengan menggunakan prioritas, eee, 3 kategori ini?
Oke oke. Itu relate sih, karena aku pernah coba juga ya, untuk kayak se secara simple melakukan, apa, mera memper eee, melakukan kategorisasi dan prioritas ya. Cuma ketika, eee, pada prakteknya aku misalnya tadi kan ini dianggap sebagai fleksibel, jadi aku bisa milih nih dari satu kendori, aku pi eee, dari dua kendori aku pilih salah satu yang satu kemudian bisa aku delegasikan dengan izin ya, misalkan izin, misalnya ada acara yang lain dan seterusnya. Nah itu tuh, kadang-kadang, eee, beratnya itu lebih ke, ini ya, mungkin, e secara emosional kayak, mmm, ingin mendorong kemudian satu prioritas tadi, eee, ke prioritas yang lain ya. Jadi tadi misalnya dari yang wajib jadi flek setara tapi fleksibel, eee, terasa kemudian secara subjektif ingin naik menjadi wajib, gitu kan. Nah, itu sih, jadi aku kayak gimana ya caranya supaya bisa tetep kayak tetep stabil, gitu kan, enggak terlalu ya enggak terlalu terombang-ambing gitu, dengan perasaan itu tuh. Jadi, ya karena pada praktekan tetep ya gitu, a ada rasa enggak enakan gitu kan, di awal-awal, gitu.
Hmm. Mhm, iya iya. Mhm. Oke. Betul betul. Ya, Menurut aku, kamu tetep ini aja sih, mmm, menggunakan fokus menggunakan sistem yang kamu bangun dan itu juga perlu kamu komunikasikan ke banyak orang, gitu. Artinya, tinggal tinggal menjelaskan aja bahwa kamu punya kuasa untuk, mmm, untuk menentukan atau menjalankan sistem giliran, nah itu loh Kak. Jadi kamu pa menggunakan sistem giliran, menciptakan sistem giliran contohnya kayak minggu ini fokus ke keluarga, nah, minggu depan fokus ke komunitas, gitu. Jadi, gak semua itu tuh ditumpuk di, eee, minggu di satu minggu atau di satu akhir pekan gitu, dan tentukan juga kalau misalkan memang ada keterbatasan ya.
Oke. Oke.